Ờ, nếu mà so sánh đi mua nó rẻ gần gấp 3, gấp 4 lần.
Dữ vậy! Wow! Nhưng mà nó đẹp đẹp ngang ngửa hông? <chuckles>
Đúng rồi. Ví dụ như mà nhà nó, ơ có thể nó là 8/10. Ờ, tám mười.
Ồ, hay, rồi bây giờ chất lượng nè, nếu mà, ờ, tự làm với cái ly mua cái chất lượng nào hay hơn?
À, thật ra chất lượng thì chắc chắn là mình sẽ không bằng với là đi mua, tại vì mình mình đâu phải là thợ đâu, mình là tay ngang mà. Mà đó là cái kệ đầu tiên mình làm luôn, mình chưa có kinh nghiệm gì hết, nhưng mà
Ờ. Rồi, vậy chì bây giờ bạn nói chất lượng hổng bằng vậy chứ nó tồn tại được bao lâu, bây giờ nó còn hông?
Tám không bằng nhưng mà 8/10 nó còn chứ, bây giờ mình vẫn còn xài độ khoảng 4-5 năm nay rồi. <chuckles>
Ồ, vậy hả? Bao nhiêu năm rồi? 4-5 năm hả?
Bốn bốn, năm năm rồi, mà bạn mà bạn mà bạn biết mình làm cái chân bằng chất liệu gì hông?
Ôi trời ơi, vậy lời rồi! <laughs> Bằng cái gì?
Mình làm cái chân bằng ống nước.
Ôi, dữ vậy? Wow. Kệ thì gỗ mà chân bằng ống nước. Ờ, ngộ quá!
Ừm, đúng rồi, ống nước ống nước nhựa nhựa PVC, nhưng mà mình bỏ đổ xi măng vào đó, cho nên nó rất là cứng.
Ô cha! Lạ quá, <laughs> chưa tưởng tượng nổi cái kệ của bạn nó nó coi như là nó tổng hợp nha, ở trên là gỗ, ở dưới có xi măng, rồi có ống nước nữa. Wow.
Ừm. Đúng rồi, mà mình dùng Ưm, mình dùng mình dùng sơn đen, m đúng. À, hông, tức nghĩa là xi măng là mình đổ vô trong cái ống nước để cho nó cứng cái ống nước ưm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Phía trong cái lòng, ồ, h hiểu, hiểu, rồi ở ngoài còn phải sơn lên cho nó đẹp nữa chứ, đúng hông?
Mình sơn màu đen, y chang như là chân sắt luôn à, hổng có nhìn từ xa hổng ai biết hết. <chuckles> Cái thời
Ờ. À ha! Có lý, có lý, công nhận bạn cũng sáng tạo ghê, nhưng mà cái vụ mà ống nước này là tự bạn, hay là bạn coi trên mạng mà người ta chỉ?
Cũng coi trên mạng cũng coi trên mạng luôn đó, đúng rồi, mình coi trên mạng luôn. Và về độ đẹp nha, độ thẩm mỹ nha, 9/10 với lại so với mình mua ở ngoài, chất lượng thì khoảng tám mười, đó, nhưng mà giá tiền thì nó rẻ rẻ gấp 3, gấp 4 lần.
Ồ, vậy đó ha. Ờ, tui chưa có thấy ai mà làm cái chân kệ bằng cái ống nước. <laughs> Lạ quá à. Ừm, ừm. Ờ. Ờ. Gấp 3 lần, wow, vậy là bạn lời rồi. Thường người ta làm á, người ta chỉ muốn huề vốn thôi mà bạn làm xài tới 4-5 năm, có nghĩa bạn quá lời luôn rồi. Hiểu hông? Hiểu hông? Thì coi bây giờ mình hỏi nè, tại sao bạn lại làm mà bạn hổng mua, tại vì cái kệ chi phí nó cũng đâu có mắc lắm đâu?
Ưm, ưm. Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Ờ, thật ra lúc đó tại vì mình có nhiều thứ, mình vừa tự sửa nhà nè, tự sơn nhà, tự các kiểu, cho nên nếu mà mình hông tự làm thì chi phí rất là nhiều, mà lúc đó thì mình à, cái đợt đó là cái đợt Covid, giãn cách, à, cho nên là mình ở nhà, ờ, <laughs> đó, khó khăn các kiểu, cho nên là sẵn mình đang rảnh ở nhà mà, thế là mình tự làm luôn để tiết kiệm, á, tiết kiệm rất là nhiều tại vì nó nóng phải là đóng đóng cái tủ không, nó còn sửa nhà, sơn nhà, trám nhà đủ hết, ờ, sẵn làm luôn đó. Thì cái kinh
Ừm. Ừm. À. À. Thì ra khó khăn, ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm, rồi sẵn làm luôn, ồ. Rồi, nhưng mà cùng lúc làm nhiều thứ vậy đó, thì những cái thứ kia nó có còn tồn tại song song với cái tủ tới giờ hông? <chuckles>
Ừm.